Ähm,, <chuckles> ne, das war noch, als ich Fortnite gespielt habe, glaube ich. Ja, ja. Ja, Fortnite war ja auch so eine ganz große Sache früher, deswegen, ne?
Ah, okay. Okay, okay, okay, okay. <chuckles> Oh, ja, ja, ja. In der Prime war das echt, äh, da hat's noch jeder gezockt. Da kam man auch nicht drum herum einfach, ne?
Jo. Ja, äh, überall, überall einfach.
Überall, ja. Und es ist immer noch riesig. Das darf man halt auch nicht vergessen. Es ist immer noch 1 der größten Spiele, ne? Also, das hat so viele User immer noch.
Das stimmt, ja. Ja, das ich kann das auch irgendwie aber ich kann's irgendwie nicht so glauben, weil irgendwie ich irgendwie habe ich's b bei einem Zeitpunkt habe ich so 'n Burnout so mäßig bekommen von Fortnite auch. Es es hat also, ich habe auch f früher das competitive Fortnite gespielt so, aber irgendwann hat's einfach nicht mehr so viel Spaß gemacht. Es war nicht es war nicht das Gleiche so mäßig. Das ist
Mhm. Mhm. Ja. Die haben dann so viele Updates, neue Sachen gemacht, dann die Maps verändert. Also, OG Fortnite war schon das Beste, muss man halt einfach sagen.
Ja, genau. Ja, genau.
OG, ähm, dann halt auch nicht diese ganzen Mechanics, die da hinzugefügt wurden und komische neue Items und irgendwelche Superhelden-Modi und so. Die halt die haben mir halt auch Spaß gemacht, aber es es war halt einfach nicht mehr das, wie's am Anfang war.
<chuckles> Ja, es ist es ist viel zu saturiert geworden so. Das ist viel zu viel Inhalt. Es es es hätte einfach simpel bleiben können, so nach meiner Meinung, etwas mehr simpler.
Genau, genau. Ja. U und der Großteil mittlerweile sind ja auch eigentlich, glaube ich, eher kleinere Kids, also, äh, ich
Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Es gibt ja, es gab auch früher so richtig krasse so Fortnite-Profis so und viele haben auch schon aufgehört einfach, weil's nicht mehr das Gleiche ist. Das ist halt
Ja. Genau. Genau, also, diese ganzen großen ich weiß nicht, du kennst bestimmt Ninja noch, der allgrößte er streamt das ja auch gar nicht mehr. Ich glaube, der zockt kein Fortnite mehr so, ne? Also, ähm
Ninja, ja, ja, da Ja, wirklich, das ist Man, man sieht einfach diesen Verf so Fell off, so Fall off so mäßig. <chuckles> Genau.
Genau, genau, genau. Auf jeden Fall, ja. Ja. Aber CS spielst du auch dann oder wie?
Oh Mann. CS spiele ich ab und zu mal, ja, mit meinen Freunden zusammen, aber, ähm, bei CS bin ich nicht so competitive tatsächlich. Da habe ich äh, ich habe f ja, ich habe früher etwas mehr gespielt, also, mehr competitive so mäßig, aber irgendwie ich weiß nicht, ich habe einfach keine Lust mehr gehabt.
Ach, verrückt, okay. Es ist halt der maximale Tryhard, ne? Das ist halt wirklich Tryhard. Ähm, du musst da voll im Fokus sein, Aim muss passen, ma alles dein Equipment muss stimmen, so irgendwie.
Ja, wirklich. Ja, ja, es Ja, und man muss die Granaten auch richtig werfen. <chuckles>
<laughs> Man muss die Granat musst richtige Coms auch geben, ne? Also <laughs> Ja.
Ja, <sighs> Junge, das irgendwann irgendwann konnte ich's einfach nicht mehr.

Ähm, ja, es kommt drauf an. Also wenn meine Freunde grade nicht online sind so, dann spiele ich halt sehr viel Solo Ranked so mäßig, ne? Aber wenn wenn meine Freunde meistens äh, meistens ist meistens ist es halt abends, dass sie online sind. Wenn wenn sie online sind, dann spiele ich halt gerne mit ihnen so mäßig. Ja, w wie sieht's bei dir aus? Hast du so auch Freunde, mit denen du jeden Tag spielen kannst?
Mhm, mhm. Ja, klar. Äh, ja, also zu zu Beginn, d als Marvel Rivals jetzt rauskam, das war ja jetzt vor 'n paar Monaten, da waren wir halt auch immer jeden Tag so Full Squad, ne? Also immer 6 Leute, immer alle dabei, auch die Ranks halt geballert, ne, komplett hochgegrinded. Ähm, aber irgendwann ist dann der eine abgesprungen und dann wurden's immer weniger und weniger und mittlerweile ja, du weißt genau, wie's ist, ne? Man fängt irgendwie mit 'ner großen Gruppe 'n Spiel an, dann springt der eine ab und der andere fühlt's nicht mehr und dann ist man irgendwann nur noch zu zweit oder zu dritt oder so.
<chuckles> Ja, ja. Mhm, mhm. Oh ja, das fühle ich, das fühle ich so sehr. Ja, wirklich. Es tut so weh, wirklich, wenn ich grad so dran denke.
Ja, das tut wirklich <laughs> halt wirklich. Das ist aber halt jetzt grade der Fall. Also ich habe jetzt grade nur noch 2 Leute. So und wir schaffen's auch nicht mehr, jeden jedes Mal zu dritt zu sein. Manchmal sind wir zu zweit, manchmal sind wir zu dritt, ähm
Ja. Ei, ei, ei.
ja, und vor allem bei so großen also bei so Teamspielen ist es halt wichtig, dass du irgendwie auch kommunizierst, ne? Also
Mhm. Ja, natürlich, Kommunikation ist Key. Ja, das war.
Das ist halt Key, genau wie du sagst. Und wenn du halt dann irgendwie solo spielst und dann mit irgendwelchen Randos, die halt nicht auf Coms hören, das ist dann halt immer <laughs> so
<laughs> Das ist <giggles> das ist das klassische Problem. Das ist das klassische Problem, ja.
Ja, und jeder will dann irgendwie an und jeder denkt, er wär der Beste und, äh, ja, das ist halt, ich weiß
eJa, aber das ist halt ein Teamspiel. Man muss halt als Team spielen. <snorts> Das das verstehen viele nicht. Genau, wirklich.
Genau, man muss halt als Team spielen. Genau, genau. Ich habe dann auch mal versucht, ähm, über so Discords und so Leute zu finden, mit denen man das dann zocken kann. So einfach irgendwelche Leute, die halt auch nach Teammates suchen. Hat auch funktioniert, aber ich habe dann auch gemerkt, das ist irgendwie das ja, ich weiß nicht, das hat sich nicht so echt angefühlt.
Ah, okay. Mhm, mhm. Na. Ah, hast du nicht so gefühlt, ne? Ja, okay.
Ja, das hat sich so erzwungen angefühlt, weißt du? Das war nicht so das war irgendwie nicht so: „Oh wir w“ ja, ich weiß nicht. So mi so mit Leuten, die du kennst, so Freunden, das ist schon was anderes. Aber ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie's bei dir ist, aber ich habe durch das Hobby halt auch Leute kennengelernt, ne?
Ja, ja, okay, das stimmt, ja. Ja, das stimmt. Oh ja, das das auch definitiv. Ja, bei mir ist es auch so bei mir ist es auch so gewesen.
Ja, also irgendwie, da hast du halt mit jemandem so gezockt und dann lernt man sich kennen, dann tauscht man irgendwie Kontaktdaten aus und auf einmal wird man echte Freunde, ne? Also das ist echt, ähm
Ja, ja. Ja, also ich hatte ich habe auch so ein Online-Freund, den ich schon seit, keine Ahnung, 8 Jahren oder so kenne und wir reden halt z äh, ziemlich regelmäßig s miteinander. Das finde ich halt ziemlich cool auch so.
Auch durch League kennengelernt dann?